Peki bö sade ve dikkat çekici bir, emm, kombin şimdi diyelim ki ipek değil, eee, keten değil neyse, eee, nasıl bir şey senin için? Bu hani öne efa tavsiye vereceğimiz kişi nasıl? Aaa.
Hı hı. Tabii. Şöyle. Şimdi mesela sade ve dikkat çekici diyelim ki ben bir geceye katılıyorum ki bu çok kez hep de böyle olur. Yani resmen artık karakterimle birleşti. Mesela, ııı, siyah bir elbise, ııı, ama, ııı, dekolte istiyorum, değil mi? Mesela göğüs dekoltesi olmaz ama güzel bir sırt dekoltesi olur. Orada, ııı, sırttan bir kolye aşağı iner. Hani göğüsten vermem ama elbisenin arkasından güzel bir dekolte veririm mesela ve farkındaysan yine benim kafam rahat. Hani bir yerim açıldı mı diye düşünmüyorum bile.
Hımm, anladım. Evet ama güzel bir sırta sahip olmak da biraz gerekebiliyor ya da kişinin kendi bedeniyle mutlu olması gerekiyor. Bu da ayrı bir, eee, zorluk ol <chuckles> Eee, peki günlük hayatta. Tabii, tabii, eee, aslında tabii ki. Eee, günlük hayatta çok şık bir yer olmasın. Günlük hayatta, ııı, sen dedin ki pantolon, ceket, tişört kombini sanırım o sade ve havalı etkiyi yaratıyor yani kumaş fark etmeksizin. Bir pantolonda bir kesim ya da, emm, nasıl söyleyeyim, dışarıda gördüğün böyle insanların sadeliği bozan, yanlış yöne götüren böyle stil hataları var mı? Böyle, "Ah, şunu nasıl yapıyorlar anlamıyorum." vs. dediğin? Birkaç tane paylaşır mısın?
Güzeldir, güzeldir o. Boşver o kad <chuckles> O kadarı, herkesin kendi güzelliği var. Evet. Hı hı. Önemli. Ah! Ya, ya şimdi onu <exhales> onu söylemek bana düşmez. Çünkü, <inhales> ımm, <smacks lips> hani herkesin kendi stili. Şimdi ben birinde işte giydiği bir stili beğenmiyorum diye o yeterince hoş, hani demek değil yani bu kısma girmem açıkçası. Hani eğer o onun içinde mutluysa güzeldir, ımm, ama benim düşüncemi sorarsan, hani sana demiştim ya mesela kumaş pantolonu severim diye.
Hımm.